So würde ich's, glaube ich, auch sagen mit einer kleinen Ergänzung, und zwar die ganze emotionale Komponente. Ähm, hm, weil was mich halt immer gepackt hat an allem, was ich so an Medien, ne, und so weiter konsumiert habe, ist natürlich immer w diese ganz bestimmte emotionale Komponente. Und das ist das, was ich so gerade meinte mit so diese diese dramatischen, tragischen Geschichten irgendwie, ne, auch des Scheiterns und so weiter. Ähm, ich überlege mal gerade auch, ob ich 'n gutes Beispiel habe. Ähm, ich weiß nicht, b bist du so 'n bisschen irgendwie in Manga, Anime, Comic irgendwie so drin oder
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, wenig bis gar nicht, <laughs> ehrlich gesagt.
oder mal so Filme irgendwie oder Serien gucken bei dir so?
Äh, ja, aber nicht in die Richtung eigentlich, ehrlich gesagt.
Ja. Also, hm, vielleicht so, w womit jeder vielleicht so 'n bisschen was anfangen kann. Also, Marvel kennt ja jeder irgendwie, ne, so. Kennt ja jeder. So, und dann ist es bei mir eher so, dass ich das spannender und interessanter fände, ähm, wenn jetzt zum Beispiel, äh, nehmen wir mal wen haben wir da, wenn Thor oder so einfach mal echt verliert, ne? Und dann in so 'n tiefen Graben geworfen wird. War ja ehrlich gesagt auch bisschen so, äh, in den, ähm, Avengers-Filmen, ähm, ne? Das fand ich zum Beispiel gut oder der der Fall von Iron Man oder so, sehr tragisch, sehr gut, ne? 'Ne tragende Figur.
Hm. Ja, ja, klar, klar. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Als Iron Man d mit der Rakete zusammen <laughs> war das dann so Gänsehaut. <laughs>
Genau. Oder hier, äh, was ja, war schon krass, genau. Oder wie bei Batman, äh, Reihe von Christopher Nolan im letzten Teil, wo er auch, ne, mit s 'ner Bombe weggeflogen ist dann. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Ähm
Ja. Batman, ich war ich bin eher der MCU Typ, ehrlich gesagt. <laughs>
Ach so, ja, gut, ich ich nehme beides mit, <laughs> hätte ich gesagt ehrlicherweise. Ne, aber du kriegst so 'n bisschen das Gefühl, glaube ich, was ich meine. Genau und genau, diese diese Komponente diese emotionale Komponente, die muss noch so da dann hin und, ähm, dann merke ich halt, wie ich wie mein Kopf das irgendwie, wie nennt man das, äh, so rein, ich sage mal, so, äh, ah, anreichert grafisch auch, ne? Dann in meinem Kopf irgendwie. Also, diese visuellen Dinge, die ich immer im Kopf habe, die sind dann aber auch immer sehr, sehr stark, äh, ungefähr auf diese Weise gefärbt. Nicht immer natürlich, weil ich habe ja auch andere Emotionen irgendwo, ähm, aber diese Färbung ist immer sehr, sehr prägnant. Und ich glaube, das ist, ähm, ne, äh, doch noch 'ne wichtige Komponente, die man zusätzlich noch nennen muss, sage ich mal, so rein in Anführungszeichen Input-Output-Funktion, die wir da gerade so 'n bisschen besprochen hatten.
<laughs> Perfekt. <chuckles> Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Mhm. Ja klar, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, äh, groß dann, ja. Ähm, also ist es denkst du, dass der Hauptgrund dafür, dass du weniger